देखिए तो, ये ना मतलब हाल ही की बात है। क्या हुआ ना कि कुछ कारण की वज़ह से ना मुझे जो मेरी जो पुरानी नौकरी है, पुराना मेरा जो काम है ना, वो मुझे छोड़ देना पड़ा। क्या हुआ ना कि हमने शहर बदल दिया, और उसके वज़ह से नया काम जो है नए शहर में शुरू करना पड़ रहा है। तो बात ऐसी हो रही है ना कि पुराने, जहाँ पर मैं नौकरी करती थी, वहाँ पर तो मैं देखिए पिछले 10 साल से हूँ, और ये जो नई जगह है ना, उसमें मुझे नए काम में ना आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है ना कि दूसरों की तुलना में मुझे ना खुद को काफ़ी मैं अयोग्य महसूस करने लग गई हूँ। ऐसे लग रहा है कि मतलब बाकी के लोग जो हैं, वो मुझसे आगे हैं और मुझे कहीं न कहीं खुद पे ना ऐसे शर्म आ रही है। ऐसे लग रहा है कि इतनी उम्र होने के बाद ये जो नया काम शुरू कर रही हूँ, एकदम जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे जैसा महसूस होता है कि मुझे ये काम के बारे में कुछ आता ही नहीं है। मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नया काम है, इसमें थोड़ा वक़्त तो लगेगा। लेकिन क्या हो जाता है ना कि, कभी-कभी आत्मविश्वास जो है ना वो टूटने लगता है, और मन को लगता है कि अरे! मुझे अब तक आ जाना चाहिए सब कुछ, लेकिन अभी बस कुछ ही हफ़्ते हुए हैं जब मैंने नया काम शुरू किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है?
जी। हुँ, हुँ। समझा। हुँ। जी, मैं आपकी इस परिस्थिति को ना समझ सकता हूँ। अक्सर ऐसे नए काम में ना आत्मविश्वास की कमी महसूस होना ये बिल्कुल सामान्य है, काफ़ियों के साथ होता है। तो पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी आपकी जो नौकरी की वो जो ज़िम्मेदारियाँ या फिर जो आपसे उनकी उम्मीदें हैं, जो अपेक्षा है ना, क्या वो स्पष्ट है? क्या आप जानते हैं कि आपको करना क्या है?
हाँ जी। तो देखिए, अभी तो मतलब मुझे जो मेरे नौकरी की जो पदवी है ना, वो मुझे पता है कि पद क्या है। लेकिन सच बताऊँ ना, तो ये नया काम है और इसके वज़ह से ना ज़िम्मेदारियाँ नई हैं अपेक्षाएँ उनकी नए हैं, और वो समझते हैं कि मैं मतलब एक नई व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या हो रहा है ना कि मेरे अंदर ही मुझे कमी महसूस दिखाई दे रही है। मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊँगी। मैं अपनी तुलना दूसरों से करने लगती हूँ जाने-अनजाने, मन ही मन मुझे डर लगता है, कि मैं कहीं कुछ कमी पड़ जाएगी या लोग मुझ पर हँसेंगे। ये लोगों को लगेगा कि, "अरे, इसे ये काम के बारे में कुछ आता ही नहीं है।" तो ऐसे ना सोच-विचार से मेरा आत्मविश्वास जो है ना, वो कम होते जा रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वज़ह से ना मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे-से नहीं निभा पाऊँगी। हालाँकि मैं समझने की कोशिश करती हूँ, कि नया काम है इसमें वक़्त तो लगेगा। कभी-कभी तो 1 साल लग जाता है पूरी तरह से ज़िम्मेदारी और अपेक्षाएँ समझने में, और ये बात तो जहाँ पर मैं नौकरी कर रही हूँ वो भी समझते हैं, कि नए लोगों को वक़्त तो लगता है, कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते हैं थोड़ा-बहुत उसमें ढलने के लिए और तकरीबन 1 साल लग जाता है ज़िम्मेदारी और अपेक्षाएँ समझने में ताकि वो मतलब मेरे रोज़ के रूटीन में बन जाए। तो ना ऐसे में मुझे ऐसे लगता है ना कि, मेरे अंदर ही मेरे मन में ये जो है ना, स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ।
अच्छा। हुँ। हाँ। जी, मैं आपके इन जज़्बातों को ना अ, बिल्कुल समझ सकता हूँ, पर आपको ऐसे में ना, बिल्कुल भी हार मानने की या दिल छोटा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि, आपका जो पिछली नौकरी का अनुभव रहा है और ये जो नई भूमिका आपको इस नए काम में जो भी आपका ये नया काम है, जो भी आपको भूमिका मिली है, आपको लगता है कि आपका जो पिछला अनुभव है, उससे आपको कुछ सीखें या फिर कुछ अच्छा मिल सकता है, जो कि इस इस नई भूमिका को ना, निभाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करे? आपको लगता है, दोनों में कुछ मिलता-जुलता है?
जी। जी। हाँ, हाँ। मिलता-जुलता, हाँ, वो तो है, थोड़ा बहुत तो है। अ, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मुझे बिल्कुल भी इसमें अनुभव नहीं है, हालाँकि बहुत सारे ऐसे नए-नए लोग भी आते हैं, जिनके लिए कार्यक्षेत्र एकदम नया होता है और अच्छी बात होती है कि उनको अलग प्रकार से उनको करियर में चुनने का मौका मिलता है, कुछ नया शुरू करने का। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मुझे थोड़ा-बहुत मिलता-जुलता लगता है काम, लेकिन मेरी ये जो पद है ना, वो मेरे पुराने नौकरी से थोड़ी अलग है और ये नए नौकरी में क्या होता है ना, कि अलग-अलग प्रकार के हमें ना खाते खोलने पड़ते हैं और इसकी वजह से ना अलग-अलग कागज़ात उसके लिए चाहिए होते हैं, जो हम ग्राहक से माँगते हैं। तो ये कागज़ात तो मैंने कभी पहले देखे भी नहीं थे, कभी सुना भी नहीं था इनके बारे में, तो ये काफ़ी ना मुझे नया-नया लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, कि मैं ना मतलब अलग से नोट्स बनाऊँ, ताकि मुझे पता चले कि, किस काम में मुझे क्या कागज़ात की ज़रूरत अ, पड़ सकती है देखने की, कम से कम मैं शुरुआत तो कर पाऊँ कि शुरू कैसे करना है किस काम को और कैसे समझना है चीज़ों को। तो इसके लिए मतलब मैं कोशिश करती हूँ, हालाँकि ग्राहक से कैसे बात करनी है, ये तो मुझे अपने पुराने नौकरी से थोड़ा-बहुत तो मुझे पता चला है और ये थोड़ा मदद तो कर ही सकता है मुझे हाँ, इस मामले में।
अच्छा। हुँ, हुँ। अ, जी। समझा। जी, वैसे ये ना, काफी अच्छा है कि जो पिछली नौकरी का आपका अनुभव है ना, वो इसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और इससे भी ना आपको फ़ायदा मिलेगा। पर जैसे आपने बताया ना कि आपको कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है और आप अपने आपको एक तरह से अयोग्य समझते हैं, तो ऐसे में जो आपकी जो सहकर्मी या फिर जो आपके प्रबंधक होते हैं ना, क्या उनसे आपको समर्थन मिलता है? क्या वो भी आपको आपके काम से सम्बंधित कोई फ़ीडबैक आपको देते हैं, ताकि आप उससे सीख कर कुछ अच्छा और भी अपने काम में सुधार ला सकें?
जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, तो ना मुझे काफ़ी सहायता मिल रही है मेरे सहकर्मियों से और जभी भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर मैं सच बताऊँ, तो मुझे हर रोज़ ही मदद की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं अज अभी भी काफ़ी नई हूँ, इसमें। तो अ, मुझे काफ़ी उनकी मदद मिलती है, मुझे फ़ीडबैक भी मिलता है और खासकर के तो, वो तो समझते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी नया है, तो मुझे तो फ़ीडबैक भी नहीं देते। मुझे समझ के लेते हैं कि, "कोई बात नहीं, मतलब ये तो नया-नया है, इसमें वक्त लगेगा और मतलब ये काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है, तो इसमें वक्त लग ही जाता है लोगों को समझने में, इसको कार्य करने में।" तो मुझे एक तरफा से कहा जाऊ, तो मुझे सहकर्मियों का साथ मिलता है। लेकिन मेरे मन में ही ऐसा एक डर लगा रहता है कि ना, "मुझे ये आ नहीं रहा है या फिर मुझे कितनी बार पूछना पड़ रहा है।" कहीं न कहीं ना, मन में ऐसे लगता है कि मु मुझे ही कमी पड़ रही है या फिर कभी ऐसे लगता है कि काश मुझे अ, इस बारे में थोड़ी पहले से ही मुझे अनुभव हुआ होता, कहीं और नौकरी के स्थल पर, तो मुझे ऐसा ना महसूस होता। लेकिन ना, ये मैं समझ रही हूँ कि मुझे ना ये नकारात्मक जो मेरे विचार हैं ना, ये मेरे मन में अ, हैं, लेकिन मेरे सहकर्मी को ऐसे नहीं लगता। क्योंकि अगर ऐसी बात होती ना, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि मुझे नौकरी पर लिया ही नहीं जाता, तो ये हर कोई समझ रहा है मेरे मामले में, कि ये नया काम है, लेकिन मैं ही खुद के साथ, जैसे होता है ना, आत्मविश्वास खुद को नहीं दिखा पा रही हूँ इतने अच्छे से, जित जितना मैं कोशिश करना चाहती हूँ।
ठीक है। हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। जी, मैं समझ सकता हूँ। अक्सर ना ये जो अपनी आत्मविश्वास की जो कमी होती है ना, यही समस्या की सबसे बड़ी जड़ होती है। वैसे ना ये काफ़ी अच्छा है कि आपको अपने सहकर्मियों से अच्छा-खासा समर्थन और फ़ीडबैक मिलता है। इससे वाक़ई ना काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से व्यक्ति को ना सहारा-सा मिलता है। पर आपको लगता है कि जो आपको जो चिंता होती है ना, ये आपके रोज़ाना के जो काम हैं, आप उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा एक तरह से बुरी तरीक़े से प्रभावित करती हैं? जैसे कि आपकी काम की गुणवत्ता गिर जाना या फिर आपका काम करने का मन महसूस ना करना, ऐसा कुछ होता है आपको?
हाँ, बिल्कुल। अ, जी। अच्छा। मुझे ना घबराहट बहुत होती है अगर मैं सच बताऊँ तो, और वो ना घबराहट की वज़ह से ग़लतियाँ होती हैं, और वो घबराहट की वज़ह से ना मैं कभी-कभी काम भी टालने की कोशिश करती हूँ। मतलब अगर मुझे ऐसा लगे ना कोई बड़ा ग्राहक मेरे सामने आ गया है, जिनका काफ़ी कुछ ज़्यादा ही कठिन जैसे कुछ हो, कागज़ात कठिन हों, मुझे समझ में ना आए, तो ऐसे मैं कभी-कभी मैं टालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो समझ में ही ना आए, तो मुझसे कोई बड़ी ग़लती ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए मुझसे कि वो ग्राहक मेरे बारे में फिर कंप्लेंट करे, तो इस बारे में मुझे डर लगता है। और फिर मुझे घबराहट भी होती है, ऐसे लगता है कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊँगी या फिर बात करते-करते झिझक जाऊँगी, और ऐसे भी लगता है मुझे कि अगर मुझसे कोई बड़ी ग़लती हो गई, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब कहीं न कहीं ना, ये मन में ना मेरे ऐसे घबराहट-सी हो जाती है, ऐसे लगता है कि अ, म पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हँसेंगे मुझ पर, ग्राहक को लगेगा कि अ, ऐसे कैसे किसको उठा के लेकर आए। ये तो मेरे मन की शंकाएँ हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे अ, मतलब सहकर्मी को ऐसे लगता है या ग्राहक को ऐसे लगता है या मैनेजर को ऐसे लगता है। किसी को ऐसे नहीं लगता, बस मुझे ही लगता है ऐसे कि मैं मतलब कहीं न कहीं न जाने-अनजाने मैं अपनी तुलना दूसरों से कर रही हूँ, अपने सहकर्मियों से। लेकिन मैं ना कोई याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि वो यहाँ पर पिछले 3-4 साल से हैं, मैं तो अभी-अभी आई हूँ। तो फिर भी मुझे ना दिक़्क़त आती रहती है मन में। हाँ।
ओह! हुँ। समझा। जी। हाँ। जी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इससे बाहर निकलना ना आपके लिए बिल्कुल जो है, एकदम संभ अ, संभव है। सबसे पहले तो आप ना अपने जो काम हैं, उसको छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँट लो और आप बस ना शुरुआत करो कि अपने आप छोटे-छोटे टारगेट रखो। जैसे कि, "आज ना, मैं ये काम पूरा करूँगा।" और जब वो काम पूरा हो जाए, तो उसे आप ना सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे में आपको लगेगा कि जो ऐसी जो छोटी-छोटी जीतें हैं ना, उससे भी आपका जो अंदर का जो भरोसा होता है ना, वो इससे ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हाँ, एक और चीज़ होती है कि कभी-कभी ना, जो आत्मविश्वास की कमी होती है, जो आप भी महसूस करते हैं ना, वो थोड़ा-सा अनजानेपन से आती है। यानी कि आप ना, अपने आप से थोड़ा ईमानदारी रख़ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी आपको किस चीज़ की कमी महसूस होती है या फिर क्या चीज़ है, जो आपको सीखनी है? शायद क्या कोई वो टूल है या कोई विषय है, जो आपको दोबारा समझना है, या फिर आपको बाहर प्रेज़ेंटेशन में बोलने का या तो अ, कोई अभ्यास करना है? तो ऐसे में ना, उसके लिए जो भी आपकी चीज़ ज़रुरत है, आप उसके लिए एक योजना बना सकते हैं। जैसे आप हर दिन करीब कु कुछ समय के लिए, जैसे 20 मिनट के लिए आप उसका ना अभ्यास करेंगे और छोटे-छोटे टारगेट रखकर, छोटे-छोटे हिस्से रखकर उसको सीखेंगे। ऐसे में ना, आपको अंदर ही अंदर एक आत्मविश्वास और जो एक साहस होता है ना, वो अपने आप आ जाता है और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ना किसी भी किसी से भी आप मदद माँग सकते हैं और उससे आप बिल्कुल भी ना झिझकें। जैसे आप अपने सीनियर्स से या फिर जो सहकर्मी होते हैं काम में, परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनसे आप ना एक तरह से गाइडेंस ले सकते हो, मार्गदर्शन ले सकते हो। अक्सर उनका जो फ़ीडबैक होता है ना, वो आत्म सुधार में, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने में ना, बहुत ज़्यादा जो है, काम आता है और जब वो लोग भी आपकी तरह से स सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं ना, तो ऐसे में जो आत्मविश्वास होता है ना व्यक्ति का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी आप कोई फ़ीडबैक लो ना, तो आप कोशिश करो कि वो आपके विकास के लिए आप इस पर ही ध्यान दो और इसको ना आप एज़ अ नकारात्मक तौर पे मत लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको एक तरह से नकारात्मक सोच आते हैं ना, तो उनको आप एक तरह से चुनौती की तरह स सीखो। जैसे भी आपको लगता है ना कि आप अब आपके अंदर थोड़े गलत विचार आते हैं, आपका दिमाग, हो सकता है, ये कह रहा हो कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप ना, ऐसे में एक अप एक तरह से आप जवाब दे सकते हैं कि एक बार आप कोशिश करके देखें, तो धीरे-धीरे ना आपको इसकी ना एक आदत लग जाएगी और जब भी आपको कोई ऐसे विचार आएँगे ना, तो दिमाग इससे हटकर एक सकारात्मक अ, की सकारात्मक विचारों की ओर ना, आपका चले जाएगा। तो ऐसे में जो आत्मविश्वास की कमी आपको होती है, जो जो आपके रोज़मर्रा के तनाव होते हैं ना, उनको सँभालने के लिए भी ना आप छोटी-छोटी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं, जैसे बाहर निकल के हल्की वॉक करना, गहरी साँस लेना या फिर आप चाहें, तो दिन भर में कुछ समय निकाल के अपने किसी शौक पे लगा सकते हैं। ऐसे में आपका आत्मविश्वास की जो कमी होती है ना, वो भी पूरी हो जाती है।
जी। जी। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी। अच्छा। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। जी। जी। अच्छा। जी। अच्छा। जी। हाँ, हाँ। जी। अच्छा। जी। ये तो मैं बिल्कुल कोशिश करुँगी। आपने ना बहुत ही सही और पते की बात बताई। मेरे मन में ना नकारात्मक विचार आते हैं, तो इसको मैं सकारात्मकता की तरफ से ज़रूर लेके जाऊँगी। आपने बहुत मदद की मेरी, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
जी। खु मुझे ख़ुशी हुई। उम्मीद है, ये सुझाव ना आपकी ज़रूर मदद करेंगे।
जी।